Sì, no, una che mi ha lasciato un po' di, mhmm, di amaro in bocca è stata Squid Game, la seconda stagione che in realtà mi ha un po' delusa, ecco, perché poi mhmm, doveva f ci sono delle serie che devono finire alla prima stagione, non devono andare avanti.
Dimmi di Ah. Sì, sì, non devono continuare, è vero, è verissimo. E quando continuano rovinano un po' tutto, no. Ci sta una serie che ti consiglio, che non so se hai visto, che si chiama "Il buco". L'hai mai
Esatto, diciamo cos <chuckles> Sì. Mh-mh. Il buco? Sì, sì, ho visto forse però non so se era il film, che
Eh, ehm Eh, hanno fatto anche la serie. Se non mi sbaglio, eh, forse mi sbaglio, oddio, adesso mi hai messo il dubbio. Però però mi sa che hanno fatto la serie e comunque è un ehm, quello mi è mi è piaciuto tantissimo. È stata una di quelle
Ma dai! No, forse no, stai dicend sì, perché Nelle stanze che cadev cioè c'era quel, ehm, buco centrale, col cibo. Okay.
sì, col tavolo, sì, col tavo esatto, esa che scende di piano in piano, no Quello è stato è stata una di quelle serie che, ehm, non mi ha fatto addormentare, insomma, mi è piaciuta. Esatto, mi è piaciuta mol
Ah, fichissima. Addormenta esatto, esatt perché poi se combatte la stan eh, sì, se combatte la stanchezza penso che <chuckles> sia forte sia potente come come serie.
Sì, sì, sì, sì. Sai anche cosa? È un peccato quando magari delle serie bellissime, come dicevi tu, continuando di stagione in stagione peggiorano. Non so se hai mai visto, mhmm, come si chiamava quella con con gli zombie. "The Walking Dead", brava.
Mh-mh. Sì. Sì. Sì. Ah, "Walking Dead", sì. No, la adoravo. Sì, l'adoravo. Sono arrivata sì, ma non riesco ad arrivare alla fine perché dall'ottava stagione in po ottava no, settima stagione in poi mi sono fermata, ho fatto il rewatch per poter riarrivare a quel punto, non sono riuscita. Non riesco ad andare avanti. Eppure l'adoravo, era mi aveva preso tantissimo, però ha perso un po' di come
Eh, bella, vero? Ah. Pensa te. Mh, mh, mh. Io mi ricordo la prima, la seconda stagione, mi piacquero tantissimo mi presero. Ehm, sì, sì, sì, poi pia lentamente è andato è andato un po', sai, a è diventato un po' sempre la stessa cosa e non
Sì, ma prendevano proprio un sacco, era originale, era tut Sì. E Esatto, un po' di monotonia. Stessa cosa, non so se, ecco, su questa su questa ondata qui, è "The Last of Us", io ho visto la prima stagione, vabbè. <tsk> Sì, non so se lo conosci. Ehm, l'ispi ispirato a Geor
Sì. The Last of a Sì, sì, sì. Bellissimo. Guarda, io non ho m m

Sì, sì, no, uhm, vabbè m'hai fatto ricordà forse non so se vado t off topic, solo se te lo ricordi Leone il cane fifone che
Mh-mh. Leone il cane fifone, madonna. Ma perché? Ehm, oddio, ce n'erano alcuni "Mucca e pollo", questo ti stavo per dire, bravissima. Bellissimo.
Sì, vabbè. <chuckles> Ma non de pa Mucca e Pollo. <chuckles> Esatto, <chuckles> Mucca e Pollo era bellis il padre di tutti gli altri che poi sò venuti dopo. Ehm
Sì, esattamente, sì, no, veramente bellissimo. Devo dire che appunto le serie TV, ehm, diciamo, io attualmente non sono un grande appassionato, un estimatore, come ti dicevo, la maggior parte delle volte mi addormento, però però diciamo ci segnano un po', no, fanno parte un po' anche di noi, cioè, sai, i i ricordi dei cartoni animati, delle serie TV in generale, ehm
Eh, ma perché si Hai voglia. Sì, vabbè Dragon Ball me immagino che ancora oggi e io ci provo ancora a fare l'onda energetica, voi no? One Piece.
Beh, ferma! Quello quello eh, <chuckles> a diventare Super Sayan, dai, sarei molto più veloce e farei One Piece, che bello, madonna, ce ne sarebbero ce ne sarebbero tantissime ancora in realtà da da ricordare, eh.
Sì, One Piece tutte le domeni <chuckles> cioè guardiamo la puntata dimmi, dimmi. Sì. Sì, no, no, ma in realtà però però sono tutte veramente che segnano la personalità. Purtroppo l'obbligo del lavoro ci ci impedisce un po' di darci ai nostri hobby, però che vuoi farci? L'importante è che se non ti add non dormenti durante una serie significa che è top. <chuckles>
Eh, beh, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Bra è valida, è valida, sicuramente anche perché se no mi farei una bella dormita. <chuckles>
Eh, ma guard Sì, infatti, infatti. No, ma è una cosa che, mhmm n appena stacco, perché penso sia la mia ultima chiamata, uhm, me la vado vado a vedere se la trovo su il buco, perché secondo me sì, ho visto il film, quindi
Ah. Grande. vai a vedere. Mi pare, eh. Mi vorrei vedere e fammi sapere poi, va bene?
D assolutamente, tanto ricapita. Ti ringrazio per la chiacchierata. Grazie, <chuckles> ciao. Buona serata. Ciao, ciao.
Va bene. Buona giornata, cara. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, cia cia